हुँ, बिल्कुल, सही कहा आपने। बचपन में ये सारी चीज़ें हमें मायने नहीं रखती है कि तुम क्या कहाँ से आ रहे हो, क्या बैकग्राउंड है, बस बात हो गई, तो दोस्ती हो गई, है ना? बचपन में यही चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा खास रहती थी। और देखिए
जी। जी, जी, बिल्कुल। महत्वपूर्ण थी, हाँ।
जी, और देखिए मुझे लगता है ना कि अ, जैसे उम, जब हम बचपन में जो भी अपने लम्हें जीते हैं, जो भी खुशियाँ उसमें महसूस करते हैं, है ना? वो अब बड़े होकर मतलब बनाए रखना, है ना, और मतलब वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए समय के साथ-साथ सारी चीज़ें मतलब बदल जाती हैं आपने देखा होगा कि दोस्त भी कहीं न कहीं दूर हो जाते हैं आपसे और जो बोलते हैं दोस्ती में थोड़ा-सा जो एक अपनापन होता है, जो दोस्ती में थोड़ा एक बोल सकते हैं ना कि जुड़ाव होता है, वो भी थोड़ा कम हो जाता है। वरना देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अ, थोड़ा-बहुत अ, एक चीज़ है कि अ, मान लीजिए पहले आप जब बचपन में रहते थे, तो आप कुछ भी खाना-पीना रहता था, आप खा लेते थे, ज़्यादा सोचते नहीं थे, हाइजीन के बारे में ये सब चीज़ों के बारे में और आज आपने देखा होगा आजकल तो भाई एकदम अ, बोला जाए हाइजीन एकदम टॉप हो गया है। मतलब व्यक्ति 1 चीज़ खाने के पहले 4 सोचता है, है ना? तो बचपन में ये चीज़ थी, थोड़ी मासूमियत और नादानी में ब व्य व्यक्ति अपनी सारी चीज़ों को खुलकर कर पाता था, हर चीज़ का आनंद ले पाता था।
हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ। जी। जी, जी। जी, जी। हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। उम, जी, जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। <chuckles> जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, आपने सही कहा और मतलब अ, बचपन में ये चीज़ें काफ़ी हद तक होती थीं, पर आज थोड़ा मतलब अ, अवेयरनेस भी थोड़ा हद तक फैल गई है लोगों के बीच में ना। तो इसलिए भी कहीं न कहीं मतलब वो लोग च चाहते हैं कि थोड़ा हाइजीनिक खाना खाएँ और जैसे मतलब बीमारियाँ भी कहीं न कहीं हो ही जाती हैं जल्दी से। तो अ, पहले के ज़माना ज़्यादा अच्छा था और अ, बचपन की अगर कुछ और यादें ताजा करें तो अ, जो भी स्कूल का समय होता था ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था और काफ़ी कुछ वैसे सीखने को भी मिलता था और अ, अपने अ, मित्रों से कहीं न कहीं बातें-वातें करने का बहुत ज़्यादा समय मिल जाता था। और अ, जैसे बैक बेंचेज़ पे कहीं न कहीं मतलब हम लोग टिफिन-इफिन खाया करते थे, और 1st पीरियड से ही कहीं न कहीं शुरू हो जाते थे और क कभी-कभार कुछ अच्छा बना होता था, तो मतलब अ, बिल्कुल 1st पीरियड में वो खत्म ही हो जाता था और लंच का तो कभी वेट करते ही नहीं थे, तो इस प्रकार की चीज़ें भी मेको काफ़ी ज़्यादा पसंद थीं। अ, बचपन के समय में और कभी पकड़े जाते थे तो और उसका मज़ा अ अ, और आता था क्योंकि जब कभी वगैरह या तो दोस्त पकड़े जाते थे या और बाकी लोग पकड़े जाते थे ना, तब कहीं न कहीं बहुत मतलब पूरा जो पीरियड होता था ना, एक तो उसमें टाइम पास होता था, और काफ़ी मतलब सही होता था क्योंकि अ, वो पूरा पीरियड ही खत्म हो जाता था उसी के चक्कर में। टीचर उसी को सुनाने सुनाने में लग जाते थे या कुछ अ, और करने में लग जाते थे, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे अ, पसंद आती हैं।
हाँ, हाँ। हुँ, जी, जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, जी, जी। हुँ, बिल्कुल। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। जी, जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ।